Oye, ¿a ti qué te gusta, y qué te disgusta de las redes sociales?
Este, bueno, mm, yo creo que, eh, las redes sociales son una herramienta bastante, eh
Ajá.
pues, amplia, ¿no? Y yo creo que vinieron a revolucionar totalmente la forma en la cual socializamos. Es de suma importancia, ya que, bueno, pues es todos estamos al alclance al alcance de un clic, ¿no? Ya no ya no tienes por qué mandar cartas, o, por qué preocuparte si tu familiar, que está a miles de kilómetros, no se comunica. Ya todo lo podemos hacer, pues, eh, a través de un mensaje, y enviarlo en el instante en el cual lo queremos mandar, no esperarnos tal vez meses, semanas, como anteriormente s lo hacían, ¿no?
Sí. Sí, claro. Ajá.
Y bueno, yo creo que, eh, existen pues, problemáticas deri derivado de de esta solución, y las cuales pudieran ser, a lo mejor, este, ver personas en redes sociales, eh, pues, como inalcanzables, ¿no? Tal vez personas que viajan, este, que se compran tal vez ropa de marca, que tienen una vida de lujos, cuando realmente no no pueden diferenciar tal vez adolescentes, que es a la a las personas que más les afectan, ¿no? Y no diferencian que que eso no es 100% real, o que tal vez, eh, tengan un equipo de producción atrás de ellos, que tal vez les están pagando, incluso por, pues, por subir este contenido, ¿no?
Sí. Sí. Okey. Sí, es que, la verdad, yo siento que ahorita lo que vendría siendo las redes sociales, eh, totalmente predominado a la gran mayoría de los adolescentes, incluso, algunas ya personas mayores. Porque hay que ser sinceros, es una es una herramienta que, la verdad, funciona muy bien, pero, pues, si no se sabe administrar, te termina siendo perjudicial. Pero, tú tú tú crees, más que nada, de que o, bueno, más que nada se podría decir, de que tú diferencias tienes tienes las como que todo muy claro entre lo que vendría siendo Instagram, lo que vendría siendo TikTok, WhatsApp y Facebook, como que sabes exactamente qué es lo que atrae, y y qué y qué personas las usan más.
Sí, totalmente. Eh, fíjate que que algo que me parece, hasta cierto punto, gracioso y raro, es que este tipo de aplicaciones que justamente mencionas, y que son las aplicaciones, yo creo que más famosas a nivel mundial, no solamente nacional, sino mundial, es que ya la mayoría tienden a compartir, eh, finalidades, ¿no? Ya puedes editar algún video en Instagram, como lo puedes hacer en TikTok. No no tan a profundidad como lo es TikTok, porque, pues, es una plataforma
Ajá. Ajá.
para videos. Pero, pues, también puedes subir fotos en TikTok, y al igual que puedes subir fotos en Facebook, puedes subir fotos en Instagram, este, puedes compartir historias. Y l y estas historias tú las puedes subir en las pla en TikTok, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, entonces
Sí. Mas, entonces realmente.
Exactamente, ¿no? Ya ya todas las aplicaciones, eh, tienden a tener Ciertas, eh, funcionalidades que comparten entre entre ellas, y que, pues, a fin de cuentas, si subes algo en una, eh, ya también lo puedes compartir en, eh, en automático con las demás, ¿no? Y, bueno, eh, las diferenciamos tal vez por el logo, pero, en funcionalidad, como te comento, pues, son muy parecidas. A fin de cuentas, su, eh, función.
Ajá. Sí. Promover información es lo principal realmente.
E exactamente, ¿no? Su su meta final debería de ser a lo mejor la comunicación, cuando yo creo que ya están un poquito tergiversadas, ¿no? Eh, no sé, es lo que yo considero.
Ajá. Ah, okey, okey. Por ejemplo, ¿ha ya ha llegado a algún momento donde tú has dicho, o, te ha molestado lo suficiente como para dejar de algo te de dejar de usar alguna de estas redes?
Sí, yo yo creo que, por ejemplo, no sé si te tocó utilizar, este, Tumblr, era una aplicación tipo
Ajá, sí, sí lo ubico, pero no, no lo usé Ajá.
¿no lo usaste? Bueno, es una aplicación viejísima, ¿no? Como <chuckles> del 2008, 2010, no sé, algo así. Y bueno, en este tipo de aplicaciones que se veían anteriormente, no no existían regulaciones, ¿no? Entonces, pues, incluso, había personas o grupos en los cuales se compartían ideas, eh, suicidas, ideas tristes, que no tenían una regulación, ¿no? Y todos estos grupos estaban compuestos por puros adolescentes. Entonces, muchas veces se compartían, no sé, si en Facebook no podías ver a lo mejor un accidente o el morbo de un suicidio, de, eh, un asesinato. Todo esto lo veías en Tumblr, y muchas veces hasta se este, mm, normalizaba, ¿no? En el caso de utilizar un filtro, poner la foto de de alguien, pues, dañado. Y a lo mejor compartirla como si fuera algo estético, ¿no? Como lo conocen ahora como aesthetic. De ahí viene justamente mu mucho este tipo de moda aesthetic.
Okey, okey. Ujú. Ah, okey. Ah, entiendo. Sí. Okey, okey. Okey, okey. Tú, bueno, ya ves que que ya se mencionó antes, de que como este tipo de redes predominan, y realmente están en la mayoría de las personas, ¿tú tienes como que alguna regla personal en relacionado al tiempo en el en el que pasas viendo este tipo de redes?
Sí, realmente trato trato de, eh, checar constantemente la la funcionalidad en el en el iPhone. No sé si tú te has dado cuenta que a fin de semana te aparece cuánto tiempo estuviste en la pantalla, ¿no? Con la pantalla en uso. Y ahí mismo te dice cuánto tiempo estuviste en cada aplicación. Entonces, pues, constantemente estoy monitoreando. A veces, eh, por más que tú quieras, es ya imposible, porque las redes sociales se convirtieron en un parteaguas de tu vida diaria, eh, tu vida laboral, ¿no? Entonces, te mandan mensaje y, pues, bueno, necesitas el teléfono, eh, no sé, checa algún correo, pues, ya no necesariamente tienes que verlo desde una computadora o desde una laptop, ¿no? Ya todo lo tienes que ver desde el teléfono. Y, pues bueno, sí he tratado de mantener cierto equilibrio, a pesar de que no siempre se pueda.
Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego, realmente, como que ha cambiado muchísimo, incluso, la forma de comunicarnos, porque no sé si te ha tocado ver de que, incluso, personas que están en el mismo lugar, en el mismo cuarto, de que usan <chuckles> el celular para mandarle un mensaje a la persona que tienen enfrente. Sí, realmente ha estado o sea, ha sido un cambio muy grande. ¿Tú has sentido, mm, que este impacto que tienen las redes, también, como que afecta muchísimo a la salud mental, ahora sí que en general de las personas?
Claro. <laughs> Sí. Y sí. Sí, y yo creo que lo lo afecta de diferentes formas. Eh, yo, como profesional del área de la salud, me he percatado bastante con adolescentes, siendo este mi nicho primordial a a trabajar. Entonces, me he dado cuenta que justamente, ¿no?, tienden a a lo mejor, a alejarse un poco de de la realidad, y perderse un tanto en lo que son las redes sociales. Crear grupos de WhatsApp, de Facebook, en los cuales comparten, pues, sus ideas, sus momentos, cuando realmente, pues, los amigos están a la vuelta de la esquina, como lo mencionas, ¿no? Y bueno, también otra parte, este, justamente, muchas veces son los cuerpos, eh, o las estéticas inalcanzables, ¿no? Una persona, como te pudiera decir, no sé, eh, Bárbara de Regil, un por así decirlo, que tiene un cuerpazo, pues, y muchas veces también mal informa con cierto tipo de de comentarios, eh, que no s están basados en ciencia, pues, afectan a a los adolescentes que están más propensos a a
Ajá. Ajá. Em. Sí. Sí.
a este tipo de contenidos, ¿no? A lo mejor tomando dietas que no no fueron construidas exactamente para su cuerpo, para su metabolismo, para su edad.
Ey. Okey.
Y y.
¿Se terminan creyendo todo realmente?
Exactamente, ¿no? Entonces, este tipo de de regulaciones debería de, pues, de existir, porque sí, sí realmente hay un empa im un impacto negativo en en las personas, eh, pues, susceptibles, ¿no? No solamente los adolescentes, todo todo de toda edad puede puede caer en esto.
Sí, claro. Ajá. Sí, la verdad que sí. La mayoría, bueno, por no decir realmente todas las redes sociales, hay muchas personas que, literalmente, sí ven, mm, no sé, de que, ah, si te tomas esta agua milagrosa, no sé qué vas a hacer, dicen la gente, ¡oy, oy! Mira, mira, hay que ir a por esa agua milagrosa que no sé qué.
Sí. Exactamente <chuckles>
Tú sientes tú sientes que que realmente es que al final de cuentas, las redes sociales sí, sí son como herramientas, ¿tú que lo consideras que sí son herramientas? o más bien ya ya lo ves como una distracción más que nada, como tal vez para olvidarte del día o o algo así.
Yo creo que, al principio, las redes sociales tenían un una finalidad totalmente diferente.
Ajá.
Y que era, pues, la mejorar la intercomunicación, ¿no?, a fin de cuentas, eh, comunicarte con tu tío de Estados Unidos, este, tu amigo que se fue a Europa a un viaje, no sé, esa era su finalidad primordial. Pero, eh, hoy en día, yo creo que ya incluso puede barrer en en el perder tiempo, ¿no?, ahí. Y bueno, eh, se perdió totalmente la <chuckles> sigue conectando, sin duda alguna, pero, pues, puedes perder bastante el tiempo y la noción de de lo que estás haciendo, tal vez hasta la privacidad, eh, y una serie de cosas que, pues, no no deberían de ser parte de, ¿no?
Sí, claro. Ajá. Sí, sí, sí. Okey, sí, concuerdo totalmente con tu opinión. Y regresando un poquito, tal vez, al inicio, a lo que me dijiste, de que muchas personas como que, em, no sé, que enseñaban tal vez marcas como que muy extravagantes, y así. ¿Tú crees que realmente la mayoría de las personas como que no muestran realmente quiénes son en redes, y rede y lo que hacen es como dar una faceta que les hubiera que les gustaría ser?
<chuckles> Claro. Sí, yo creo que se tergiversó, como como te mencionaba, este, eh, totalmente las redes sociales desarrollaron, a lo mejor, una serie de de trastornos de la personalidad, este, en la cual, pues, a a lo mejor gustosos de de mostrarse como alguien, eh, no sé, extravagante, como alguien que viaja mucho, como alguien exitoso, eh, distorsionando hasta cierto punto su realidad. Y haciendo, <chuckles> tal vez, de todo con tal de conseguirlo, ¿no? Entonces, sí, totalmente yo creo que muchas personas tienden a usar máscaras dentro de las redes sociales para
Ajá. Ajá. Sí. Sí, claro.
aparentar algo que les gustaría ser. Eh, o, que Están dispuestos a a a trabajar en hacer, ¿no?
Sí. Okey, la verdad es que sí, <chuckles> desde un punto de vista neutro, la mayoría de las personas siempre ponen como que la vida de ensueños y uno dice de que a la torre, ¿cómo le está haciendo así acá? Y cuando te toca conocerlo en persona, de que, uy, ¿dónde quedó dónde quedó todo lo que subes? Pero pero sí.
Exacto. <chuckles> Sí, justo, ¿dónde quedó la persona de 300 likes, no? <chuckles>
Exac exactamente. A ti, por poner no sé si tal vez sea una pregunta un poco personal, pero ¿alguna vez te has sentido como que te terminas comparando con alguien más en redes sociales o algo de ese estilo te ha pasado?
Claro. Sí, y justamente esta com comparación latente y continua, yo creo que nos ha llevado a a perder muchas veces los estribos en general, ¿no? Y no necesariamente, eh, a mal. Mm, te puedo poner un ejemplo, ¿no? Tengo amigos de mi generación, los cuales yo muchas veces he visto que, eh, pues bueno, afortunadamente y por su constancia en su trabajo, los han sí los han invitado, a lo mejor, a ponencias, eh, a ponencias a lo mejor en Europa, a lo mejor a compartir su trabajo en otra parte del estado, o en otro en otro estado. Y bueno, pues, muchas veces yo digo, guau, o sea, eh, me duele porque al tal vez no estoy haciendo lo que ellos, o, ¿qué están haciendo ellos diferente para poder estar llegando a ese nivel? Y, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Sabes? Y a lo mejor, puede que otras personas, eh, lo vean de una forma, incluso, exacerbada, ¿no? Así como de que: "Yo necesito tener ese nuevo iPhone, eh, que salió color naranja, que cuesta cincuenta mil pesos. Y voy a hacer todo lo que tenga que hacer", ¿no? Entonces, eh, pues bueno, dependiendo de de lo que cada persona busca y quiere en la vida, pues va a haber cierto tipo de comparaciones, ¿no? Ya sea buenas o ya sean malas.
Ajá. Ajá. Sí. Okey. Sí, claro. Ujú. Sí, claro. <laughs> Sí. ¡Ah, su madre! Sí. Sí, lamentablemente, yo siento que realmente la mayoría bueno, no sé, si si sea correcto decir la mayoría de las personas, pero sí es como que muy común ese ese tipo de sentimiento que genera como que genera un tipo de maldad, incluso, algunas envidias, el estar viendo ese tipo de cosas. Eh, la verdad es que las redes sociales, como tú lo dijiste, llegaron con una finalidad, y t al día de hoy tienen es son algo totalmente diferente. Eh, la verdad, me gustó muchísimo tu conversación, eh, agradezco mucho que te hayas abierto conmigo, que me hayas contado algo tan personal como lo que me acabas de decir. Y la plática la sentí muy amena, y espero que, pues, podamos hablar de nuevo en un futuro.
Claro. En No, igual. Yo, al contrario, te agradezco, eh, el el hecho de haber estado justamente en esta plática tan amena. Y bueno, espero, justamente como mencionas, volver a a vernos pronto, y que no se olvide la finalidad principal de las redes sociales, ¿no? Que ese era la principal idea de la plática. <chuckles>
Si. ¡Ajá! sale, muchísimas gracias, que pases bonita tarde.
Igual, hasta luego.